วันนี้อยากจะคุยกับคุณบ้านนิดหนึ่งในเรื่องของ เอ่อ เรียกว่าเป้าหมายในอนาคตละกัน อา
ได้เลยครับผม
อา คือ เดี๋ยวทาง ทางนี้ขอถามก่อนแล้วกันนะคะว่า คุณบ้านเนี่ย มี มีสิ่งที่แบบว่าอยากจะ ซ ประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตไหมคะ? หรือว่าได้ทำสิ่งนั้นสำเร็จแล้วหรือยัง? อา
อา ได้ครับ อา ครับ อ๋อ ถ้าเป็น เอ่อ เป้าหมายในชีวิตของเฮาส์นะครับผม ก็จะมี ก็ปกติแล้วเฮาส์มาในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรครับคุณ hat ก็คือ เกือบ เกือบจะ 0 เลย ก็คือไม่มีสมบัติอะไรเลย ทีนี้ในวัยที่เฮ้าส์ทำงาน เฮาส์ก็อยากจะมีบ้าน เป็นของตัวเองครับ ให้ เพื่อให้คุณแม่ที่ชุบเลี้ยงเรามาอยู่ด้วย ซึ่งตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็สำเร็จไปหนึ่งเรื่องนะครับผม ก็คือสามารถกู้แล้วก็ผ่อนบ้านจนหมดได้หลังหนึ่งแล้วให้คุณแม่อยู่
ค่ะ อา อา โอ้! โอ้ เยี่ยมเลยค่ะ เออ!
แต่จะเป็นชานเมืองครับคุณ hat อ่า ใช้เวลาประมาณ 10 กว่าปี 10 กว่าปีได้ อะฮะ
โอ้โฮ! โอ้โฮ! ส สุดยอดมาก สุดยอด ยินดีด้วยค่ะ อืม
ที่นี้ จะมาสู่ในหลังที่ สอง แล้วครับคุณ hat อ่า ขอบคุณครับ จะมาสู่ในหลังที่ 2 ที่ผมฮอน ผ่อนอยู่ก็จะเป็นคอนโดที่อยู่ในใจ ใจกลางเมืองหลวงครับคุณ hat ที่แบบว่าอยู่ใกล้ ๆ อยู่ใกล้ ๆ กับบีทีเอสสายสีเหลือง อ่า อันนี้จะเป็นรัง หรือว่าเป็นบ้านของผมเองครับผม ที่ผมตั้งใจว่าจะอยู่แล้วก็ใช้ ใช้ชีวิตที่นี่ อา 2 บ้าน บ้านหลังที่ สอง นั่นเอง
โอ้! ดีเยี่ยมเลยค่ะ โอ้! ยินดีด้วย
อ่า แล้วของคุณ hat ครับผม แล้วของคุณ hat เป็นไงบ้างครับผม เป้าหมายในชีวิตของคุณ hat?
ยินดีด้วยมาก ๆ เลยค่ะ อ่า ของฝั่ง hat ตอนนี้มันอาจจะ อาจจะไปในเรื่องของการศึกษามั้งคะ เพราะว่า เพราะตัว hat เองอะ ก็ยัง ยังเรียนอยู่ แล้วก็ เอ่อ มีเป้าหมายสูงสุดว่า อยากจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย อา
อา ครับ อ๋อ ครับ อา ครับ อ๋อ หมายถึงในประเทศ หรือต่างประเทศเหรอครับ? คุณ hat
ใช่

ในระบบราชการไทย แล้วก็จริง ๆ Hat ไม่เคยมีความคิดที่อยากจะทำงานในราช ก ในระบบราชการเลย กำลังหาวิธีที่แบบว่า <tsk> เราจะทำยังไง ให้มัน ให้สังคมเราดีโดย ที่ ล เราไม่ต้องเข้าไปทำในระบบราชการ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ ๆ ครับ อา ครับผม ผมว่า นี่แหละน่าจะต้องใช้การสอนออนไลน์เนี่ยแหละ เพื่อเข้าถึงสังคมให้สังคมเราอะพัฒนาได้ แต่เราจะเปิดใจเขาได้หรือเปล่าเนี่ย ก็อีกเรื่องหนึ่ง ผมว่ายาก เพราะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ อย่างเช่น พวกต่างจังหวัด หรือว่าท้องถิ่น อะไรเงี้ย เขาที่ จะชินในส่วนของการเรียนแบบตัวต่อตัว หรือว่าในห้องเรียนมากกว่า เราจะทำยังไงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเขาอะให้มาชอบตัวเรา ให้มาศรัทธาในตัวเรา แล้วก็รักที่จะเรียนกับเราแบบออนไลน์ อืม ก็ยากอยู่คุณ Hat
อืม อืม นั่นสิค่ะ ค่ะ ถูกต้องค่ะ อา ใช่ค่ะ ใช่ อันนี้ก็ยังเป็นแบบว่า เป็นไอเดียที่ยังคิดกันอยู่กับกลุ่มเพื่อน ๆ นี่แหละ แล้วตอนนี้เราก็มี มีโครงการนู่นนี่นั่นบ้าง เวลาแบบปิดเทอมกลับไป แล้วก็จะไปทำโครงการกัน เพื่อดูว่า โอเค อันนี้มันเวิร์กไหม อันนี้มันไม่เวิร์กแล้ว อะไรอย่างงี้ เพื่อที่แบบว่าในอนาคตเราจะได้ทำ ทำโครงการที่มันจริงจังขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ยังอยู่ในขั้นตอนการที่แบบว่า เออ ยังหากันอยู่ แต่ว่านั่นแหละ ใช่ค่ะ ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่อยากจะทำให้มันสำเร็จอะค่ะ ในอนาคต ใช่
อืม ประมาณนั้นครับ อา ครับ อา ครับผม อา ครับ อา ครับผม ใช่ ๆ ครับผม ยังวางแผนกันอยู่อะเนาะ อา ครับ อา ครับผม ก็ถือว่า ดีมากเลยว่า มีจิตสาธารณะ ถ้าเป็นไปได้อะเอาเป็นวิชาง่าย ๆ ไหมครับคุณ Hat แบบว่าพัฒนาภาษาอังกฤษ ก็คือที่เป็นภาษากลางให้กับคนในท้องถิ่น เพราะว่าตอเนี้ยคนไทยส่วนใหญ่อะ อ่อนภาษาอังกฤษมากเลยครับคุณ Hat และตอนเนี้ยต่าง
โอ้ ขอบคุณค่ะ อา เออ ค่ะ อันนี้ อันนี้เป็น สิ่งที่อยากทำเหมือนกัน
อะ ใช่ ๆ ครับผม ผมว่า เนี่ยสำคัญมาก ๆ
อืม
เพราะว่าตอนเนี้ยคนไทยเราโดนแย่งงานเยอะ ผ่านต่างด้าวจะเป็นในส่วนของฝั่งเขมร พม่า เวียดนาม ที่เข้ามาในไทยซึ่งเขาพูดได้หลายภาษาคุณ Hat เขาพูดภาษาบ้านเขา ภาษาไทย แล้วก็อังกฤษได้ด้วย อืม
ค่ะ โอ้โฮ! ใช่ค่ะ แล้วเขา เขาขอเงินเดือนน้อยมาก <chuckles>
ใช่ วันละ 300 เขาก็ทำแล้วคุณ Hat เพราะว่าเขาหนีสงครามมา อย่างเช่น คนพม่า อืม
อืม แล้วเขาเก่งด้วยนะคะ หมายถึงว่าแบบ คือสกิลเขามัน มันแซงคนไทยไปเลยอะค่ะ แบบว่าคือเขาสามารถพูดภาษาเราได้ด้วย ในขณะเดียวกันเขาพูดภาษาอังกฤษได้คล่องมาก
ใช่ครับ ใช่ ๆ ๆ ใช่ ถูกต้องเลย ใช่เลยครับผม เนี่ยแหละ น่ากลัว น่าห่วงคนรุ่นหลังที่แบบว่าเขายังไม่กระตือรือร้นเรื่องภาษาที่ 2 อืม
อืม
อา ขอภัยด้วยครับคุณ Hat อ่า สุดท้ายต้องขอบคุณคุณ Hat มาก ๆ เลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ อ่า ความสำเร็จในชีวิตในวันนี้ ผมรู้สึกได้ความรู้ และรู้สึกสนุกมาก ๆ เลยครับคุณ Hat วัน วันนี้ครับ อา
ต้องเริ่มคิดแล้วเนาะ ใช่ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ขอบคุณ คุณบ้านเช่นกันค่ะ ที่มาแชร์แบบว่า สิ่งที่ทำสำเร็จไปแล้วเนาะ แล้วก็สิ่งที่กำลังปั้นอยู่ตอนนี้ ก็ขอให้ประสบความสำเร็จเหมือนกันค่ะ
ได้เลยครับผม ได้เลยครับ ขอบคุณมากเลยครับ สวัสดีครับ
ค่ะ ขอบคุณค่ะ